I a iya betul betul iya kalau menurut Kakaknya gimana nih dalam menjaga komunikasi gitu Kak.
Eee Iya sih, eee, kadang kita ya kembali lagi kalau yang saya lakukan ya kasih perhatian dengan cara ya tanya setiap hari misalnya kalau kan tempat kerja berbeda mungkin ya, kalau misalnya berbeda ya otomatis kita tetap menjaga komunikasi dengan cara g eee, "Hari ini makan apa kamu?" Kan gitu.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Nah iya, mhm mhm. Iya betul. Mhm. Mhm. Iya betul betul. Nah iya, mhm mhm, iya.
Iya jangan lupa sesuatu hal mungkin ya yang harus dia bawa atau apa ya kita tetap tetap jaga komunikasi sehingga tidak 1 hari pasti harus ada sedikitnya komunikasi yang ringan ya, terus cerita kalau pulangnya cerita tentang bagaimana, eee, keadaan di pekerjaan ya kalau ada 1, 1 eee, permasalahan ya, kita ceritakan ya berbagi seperti itu sih Kak betul.
Mhm. <coughs> Iya betul sih Kak. Mmm. Mmm, mhm. Iya betul betul. Mhm mhm. Iya bet mhm mhm. Mhm. Iya, mhm. Iya. Iya betul sih Kak, iya iya. E yang penting, eee, kita juga sering berbagi nih Kak hal-hal yang kecil, yang cukup berpengaruh nih untuk menjaga romantisme gitu kan seperti kita itu mengucapkan terima kasih gitu kan atas hal-hal yang kecil atau misalnya mengucapkan permohonan maaf nih, eee, apalig apa e apabila terjadi hal-hal yang memang enggak diduga gitu kan dengan sederhana gitu. Nah dengan dengan komunikasi dua arah seperti itu ya otomatis, eee, jalinan komunikasi, jalinan hubungan juga akan bener-benar terbangun gitu Kak, karena yang cukup, eee, susah itu kan kita kayak memaafkan terlebih dahulu ya minta maaf terlebih dahulu yang membuat kita itu mungkin kayak, eee, kenapa minta maaf padahal kan, eee, kesalahannya hanya sedikit tapi kan walaupun sedikit itu merupakan hal kecil yang memang, eee, berjiwa besar gitu Kak. Kalau misalkan kita mampu m memaafkan ataupun meminta maaf duluan, ya otomatis suasananya juga akan lebih santai lebih lirek lebih rileks gitu kan yang mungkin, eee, diikuti juga nih sama sama pasangan gitu kan seperti, "Oh iya saya saya juga minta maaf kalau misalkan, eee, sedikit memahari mema" naon, "sedikit e memarahi," gitu, seperti itu sih Kak kalau menurut saya, iya, mhm.
Sama juga sih Kak. Iya. Iya. Iya. Nah iya, betul betul. Betul betul, Kak. Iya. Iya. Iya Kak. Iya. Betul. Betul Kak. Iya. Iya, eee, setuju sih Kak saya merasa bahwa kalau kita, eee, mau minta maaf untuk hal-hal yang kecil juga jadi pasangan juga merasa dihargai ya Kak ya.
Mmm. Mhm. Iya, mhm mhm. Iya, mhm. Nah, hmm, betul sekali, mhm mhm, iya.
Nggak semena-mena kita, eee, ataupun misalnya kita, eee, terkesan, eee
Mhm. Mhm.

Halo, Kak.
Halo selamat malam Kak. Iya, hmm hmm. Iya.
Selamat malam. Apa kabar Kakak?
Eee, kabar alhamdulillah baik Kakak gimana kabarnya?
Eee, saya juga baik Kak, sehat terima kasih. enaknya sekarang ini sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol apa nih?
Iya. Hmm, iya siap Kak, iya. Hmm. Iya, bagaimana kalau ngobrolin ini Kak, eee, menjaga rasa romantis nih dalam hubungan jangka panjang gimana nih menurut Kakak?
Wah boleh tuh kayaknya, kita santai-santai aja dulu ya.
Hmm hmm. Iya betul betul, hmm hmm. Iya.
Kalau saya sih menurut pengalaman untuk menjaga romantis ya tentunya, eee, kunci utamanya adalah perhatian ya.
Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Ah, betul, hmm hmm.
Iya jadi hal yang paling simple yang, eee, saya rasakan adalah bagaimana kalau kita tetap diperhatikan dan memperhatikan saling memperhatikan itu biasanya, eee, hubungan tetap terjaga Kak kalau Kakak ada ini nggak pendapat lain?
Iya, hmm. Hmm. Iya, hmm, betul betul. Mmm. Hmm. Iya, hmm hmm. Iya, betul, hmm hmm. Nah iya sih. Hmm. E iya, eee, salah satu poin terpenting itu perhatian ya Kak, eee, karena memang perhatian itu kalau misalkan keliatannya itu kayak sepele tapi ternyata itu benar-benar sangat penting nih. Eee, karena memang e hubungannya itu, eee, dengan perasaan kali ya apalagi kita, eee, se kayak sekedar menanyakan kabar dengan tulus gitu kan atau misalkan e memeluk dengan sederhana setiap hari gitu. Nah kalau milk kalau misalkan dengan cara rutin seperti itu ya otomatis, eee, rasa romantis juga bisa terjaga nih Kak seperti itu ya kalau misal ya?
Benar, Kak. Iya. Iya, betul. Iya. Iya, setuju sekali Kak. Iya, bener. Benar, Kak kalau memeluk itu mungkin, eee, jadi ada body language-nya ya, sentuhan ya.
Hmm.